Oo nga. O yes.
'Di ba? <laughs> Eh, ikaw naman paano mo ano
Overthink.
Paano mo hinaharap yung mga taong hindi open sa pagsasabi ng totoo?
Hmm, ako naman pa dahil nga sa prangka ako parang mas gusto ko talaga na kahit na masaktan ako sa sasabihin mo talagang sasabihin mo siya sa'kin, kasi nga parang mas gusto ko na mas maging malaman ko naman kung ano yung nararamdaman ng isang tao or yung parang feeling nila na mas better 'di ba kapag naman kasi may sinasabi yung kah yung nga eka na, truth hurts, kapag nga kunyari kung kaibigan natin yung magsasabi sa'tin something ng ng something na na makakasakit pero magiging better parang mas okey yun para sa akin. Mm. Ikaw, paano mo nga hinaharap ang mga taong hindi nag-open sa pagsasabi ng totoo?
Mm. Hmm. Oh. Oo. Tama naman. Ay, sang-ayon naman ako diyan.

Yung iba yung kilay pala ano hindi na pantay o masyadong makapal.
Mm.
Hindi pa sinasabi.
Yes, ano yung mga ginagawa mo kapag du du may duda ka na sa sinasabi nila, dahil nabanggit mo na rin yun.
Mga ganong bagay. <chuckles> Hmm.
Mm.
Siguro, parang 'pag napapansin ko na ano, yung tono nila medyo nag-iiba.
Mm. <chuckles> Yes. Mm, nakikita din eh, 'no?
'Di ba, tapos yung parang body language, 'di ba, malalaman mo naman, eh. Oo.
Oo, tama, tama.
Parang tatanungin ko nalang sila ng ano, diretsahan.
Oo, mas okey yun, tama.
Na, 'di ba? Oo, parang, "May gusto ka bang sabihin, sabihin mo na. 'Wag ka na mahiya." <chuckles>
Yes, lalo naman kapag sa mga friends natin 'no, mas better.
Ikaw ba? Oo.
Yes.
Kaya naman, eh, 'di ba?
Actually sang mm, actually sang-ayon ako sa lahat ng sinabi mo, eh, and then, maraming salamat nga pala, ah, kasi at least kahit papaano may nakausap pa ako ng gan'tong oras, anong oras na. <chuckles>
Oo. Ay, salamat din sa ano, pag-pickup ng tawag ko.
Mm. Yes, kahit anong oras, mm.
Nakatulong dun sa mga ano, iniisip-isip ko, ayan. <chuckles>
Tama, yes.
Ah, sige, sige. Pahinga ka na. Huwag masyadong magpuyat.
Mm, ikaw ikaw nga yung puyat diyan, <chuckles> maraming salamat.
<chuckles> O sige, sige, tulog na 'k